Então, me conta o que um hobby trouxe de bom quando você voltou a praticar?
Olha, imagina, pra eu falar isso eu tenho que explicar qual seria o meu hobby, né. Eu tive vários hobbies já, mudaram conforme o tempo, na pandemia era caminhada, eu também na na pandemia mesmo comecei a desenhar e pintar, né, mas foram hobbies, assim, que pararam, né, academia também parou. Agora um que me faz muito bem mesmo e que eu voltei a praticar, que era um hobby que eu tinha no passado, é jogar tênis, né, olha que engraçado. Quan
Ok, vai. Aham. Olha! Aham. Sim. Olha que legal. Você jogava desde pequeno ou você jogou na tua adolescência?
É isso mesmo, eu joguei, né, não não não jogava, assim, joguei quando era pequeno, né, eu fiz aula e tal mas é isso, eu tinha 10, 11 anos. E aí depois fui crescendo, né, tive escola, tive universidade, fui desgostando também, joguei 1 aninho ou 2 anos no máximo, assim, quando era pequeno, e era na brincadeira. Esqueci, até achava que o esporte era meio chato também, então, sabe aquele negócio de você deixar pra lá mesmo e não querer saber? Foi tipo isso.
Uhum. Aham. Sim. <laughs> Sim, não era o seu momento, né, digamos assim, não era uma coisa que lhe chamava atenção naquele momento.
Exatamente. Só que mais de 10 anos depois, né, eu eu estava eu estava em casa, um amigo meu me ligou perguntando o que que eu estava fazendo, e era férias, era verão aqui, férias da universidade também, ele falou: "Olha, tá acontecendo um torneio aqui de tênis, o Roland Garros, né, que é muito top", eu "Roland o quê?". Ele: "Como assim você não sabe, você não conhece, você não jogou tênis quando eu era criança, sempre falou isso?". E esse meu amigo, ele era ele era tenista mesmo quando já foi profissional, já foi o top 15 do Brasil há muito tempo atrás, né, uns 10, 15 anos atrás, e isso como como jovem, né, não como adulto, eh
Uhum. Aham. <laughs> Sim. Olha. Uau! Sim. Porém é é uma grande coisa, o top 15 do Brasil juvenil, é top!

Ah, eu queria acreditar que sim, eu espero que sim, né.
Mas por quê, você ainda não tá convencido ao 100%?
É, porque as pessoas, estão parando de jogar tênis, é uma realidade, entendeu, cada vez tem mais esportes em
É que hoje em dia elas, elas jogam mais naquela, como se chama aquela, com a quadra um pouquinho menor?
Padel? Padel, jogam padel? Ou pickleball, eh, muita gente nos Estados Unidos, o pessoal joga o Pickleball, que eu acho um esporte sem graça, que ele veio tipo, a pessoa, você não sabe jogar tênis, ah, vai jogar Pickleball, não sabe jogar tênis, vou jogar Padel, é mais fácil aprender. O Tênis é frustrante, é difícil de aprender, é, mas quando você aprende, poxa, é um esporte tão legal, e tão bacana, só que as pessoas são imediatistas. Hoje em dia é tudo agora, né, "ah, eu quero fazer isso, mas eu quero ser bom agora.", não existe isso, né, então é mais fácil criar um esporte que seja fácil pra todo mundo, do que as pessoas realmente se empenharem em ser boas em alguma coisa. Mas é isso, tem isso, me faz muito bem, dá pra perceber do jeito que eu falo que eu gosto muito, né.
É, jogam Padel, é. Uhum. Exato. Aham. É, não existe. Sim. Você é super entusiasmado, super empolgado a falar do tênis, né, então, eu realmente espero que você consiga levar sempre mais à frente, continuar com essa paixão, continuar se mantendo saudável, né. Porque isso também é uma parte da sua vida ativa, então, por mais que você não vá mais pra academia, não é uma coisa que tá te faltando no momento. Porque eu acredito que você mantenha o seu peso que você perdeu
É, sim. Com certeza, com certeza. Aham, mantive, mantive.
e você continua sendo feliz, isso é o ideal.
Olha, eu já não tô mais com 70 e poucos, né, eu tô com uns 81, 82, mas mesmo, assim, eu olho pra mim e falo: Na, se eu se eu tinha 120 cara, isso aqui tá tranquilo, tem uma pancinha, tá tranquilo", mas olha
Mas isso é músculo. <laughs> Tá ótimo, tá sossegado, foi muito legal ter conversado com você gostei muito.
obrigado pela nossa conversa. Foi sim, obrigado, até mais.